Окей. Ам. Ну, если ссориться, мне кажется, из-за этом языка ли вили, что такого. Мне кажется, можно сесть, да, и спросить, там, друг друга. Или изначально себя, типа: "Что, там, из того что я делаю заставлять тебя, там, чувствовать любимой, да? А, больше всего, так сказать". И, можно принципе, там, услышать ответ, а иногда может ответ прям даже удивить, да. В том плане, что возможно ты, м, там, старался, там, подарки, что-то такое дарить. А на самом деле ты не давал, там, достаточно, там, именно актов служения. То есть в том плане, что подарки могут быть. Но ты, если недостаточно слов дал даешь или же там не убираешься дома, или ж не помогаешь, там, по дому, скорее всего, эти подарки ни к чему будут. Поэтому нужно вот понимать, чего вообще требует нтр ну, не требует, а хочет, конечно, человек.
Мгм мгм. Да-да. А, в общем, э, всё-таки нужно помогать и точно так же стараться прямо всё говорить?
Мгм. Мгм. А. Ну. Типа спрашивать, м, в том смысле, что, а, не пытаться угадывать, что человек хочет. Ну, конечно, это романтично. Если ты можешь вот конкретно угадать, там, какие-то цветы, да, там. Там, девушка любит какие-то гортензию, ты ей просто даришь вот это. Это очень романтично, это круто. Но, если это не то, что конкретно шт она хочет. Вот она хочет, чтобы ты вот всегда был р был рядом, и, не знаю, там, поддерживал везде, да, типа. А если ты просто только даришь цветы, и особо времени с ней не проводишь, там, по дому не убираешься. Или когда она говорит, там: "Я заболела". И ты говоришь, типа: "Выздоравливай". И всё, <chuckles> типа, ты не из ночи. <giggles> "Да, давай, там, встретимся завтра, всё такое, давай выздоравливай". <sniffs> Думаю, это пустые слова. Мгм.
Мгм мгм. <laughs> Выздоравливай, да. Мгм. Понятно, понятно. Слушай, ну, спасибо большое. Спасибо большое, что рассказал мне такую историю, очень и интересная. Такая такая тёплая, романтичная, было очень приятно послушать. А, надеюсь, мы с тобой ещё услышимся и пока-пока.
Мгм.